ما أنا هاقول لك بقى التركّاية اللي أنا عملتها لما الولاد أنا عندي ولدين وبنت زي ما أنا قُلت لك، فلما الولاد ابتدِت تكْبر وعايزة تلعب نوعًا ما في الشقة، فأنا كان عندي سُفرة كبيرة كده آمم، 6 كراسي على يعني عارف هي السُفرات كلها تقريبًا يا 4 يا 6 فأنا بدّلت السُفرة بتاعتي ب أ طرابيزة من اللي هي بتتلَم وبتتفرد دي آآ، فدي ادّتني مساحة. آه، تخلَق مساحة، آه عشان يلعبوا كورة ما أنا هقول لك حاجة هاضحكك، إحنا أمّا كنَّا نعوز نلعب كورة كنَّا بنروح نلعب عند ماما.
آه. آه. أنتِ بتوسعِ لهم مساحة والّا بتعملي إيه؟ أنتِ بتوسعي لهم مساحة يلعبوا كورة؟ <giggles> يعني بنعوز نلعب كورة آه، يعني أنتِ بتلعبي معاهم؟
م ما أكيد بقى، ما أنا كمان عندي طاقة عايزة أطلّعها. <laughs>
<giggles> آه، وأنا اللي افتكرتِك هتمنعيهم وباقول لِك بقى اديّتِ تعليمات وبتاع لأ، أنتِ بِعتِ السُفرة أصلًا تمام، وجبتِ طرابيزة صغيّرة عشان توسّعي مساحة لنفسِك كمان يعني، ده أنا كنت هاسألِك ده أنا كنت هاسألِك أصلًا آه.
بالضبط. أيو وخ ب وخّلِ بالك وبقيت أجيب بقى مش باجيب الكورة الكَفر دي اللي هي ال التقيلة دي، دي بنلعب بيها في النادي، لكن في البيت جبت الكور اللي هي بتاعة البحر دي اللي هي بتبقى بلاستيك خفيفة، ما أنا اتعلّمت بقى.
أب آه. البلاستيك دي. المشكلة إن أنا المشكلة إن أنا كنت لسه هاسألِك أصلًا في حاجات نفسِك تتخلّصي منها عشان مثلًا توسّعي مساحة عشان تحسّي براحة أكتر، طلعتِ بتتخلّصي من حاجات أصلًا عشان خاطر تلعبي كورة. ام <chuckles>
<laughs> ما باحاول أخلق لهم جو لطيف، أصل هي للأسف دلوقتي بَقِت مُعظم الشقق ضيّقة، ما بقاش في مساحة، وطبعًا أنا من الناس اللي ضد فكرة إن هُم ينزلوا يلعبوا في الكور بالكورة في الشارع، ف كنُّا بنروح عند ماما لإن هي عندها صالة ومساحة واسعة أوي ممكن يعني ي يلع نلعب فيها.
إمم. إن أن يك يكسّروا عند ماما عادي ما فيش مشكلة. آه، يعني ع آه.
براحتنا بقى، براحتنا بقى ومش عاجبِك بقى، خلاص احنا هَنلِم بعضنا وهنمشي وما نجلكيش.
ن نمشي بقى بت آه، وتعلنوا التهديد بقى إن أنتم هتمشوا
بالضبط.
طب قولي لي قولي لي كده المساحات الصغيّرة دي بتأثّر على نفسيّتِك، يعني بتحسّي إن أنتِ مثلًا كنت عند ماما نفسيّتِك أحسن مثلًا والشقة الصغيرة مثلًا مِضايقاكِ شويّة، فبتحاولي تفكّري في أفكار بقى تنظّمي بيها أكتر تو تدّي إحساس لنفْسِك إن أنتِ توسّعي أكتر. بتحسّي بكده؟
آه، آه، باحس إن هي محتاجة تتنظّم طول الوقت، لإن زي ما قُلت لك في أول كلامي أقل لها أقل يعني دَربَكة فيها بتدّي آه، بتدّي إحساس مش حلو أوي، فبقيت بقى أروح لمساحات التخزين المخفيّة، يعني أنا باسميها مساحات تخزين مخفيّة.
ال اللي هي الدَربكة دي آه. دي اللي هي إيه دي، دي عاملة إزاي؟